जी, बिल्कुल जैसे जैसे देखिए वो पौधे हैं वो एक ऐसी व्यक्ति हैं जो आपको जब आप सुबह उठ के ना श सुबह की 5 बजे जब स सूर्य की रोशनी पड़ती है। और वहाँ पे आप उनके साथ बैठे ना, जो हवाएँ चलती हैं, जो मौसम होता है। उससे अच्छा मौसम कभी हो ही नहीं सकता, वक़्त नहीं हो सकता अपने पौधों के साथ बैठ के बातें करने का। अच्छा जैसे आपने मुझसे पूछा कि मेरे घर पे कौन-कौन से पौधे हैं जो मुझे मैंने लगाए हुए है या जो मुझे पसंद हैं? तो 2-3 मैं आपको बताना चाहूँगी। अम जी, पहला तो एक लिली है, काफ़ी मैंने लगा लिया उसकी सुगंध इतनी अच्छी होती है और एक गंधराज का फूल है अगर आपको पता हो तो। अ, गंधराज का फूल ना खासकर ठंडियों में आता है। तो जब आप ठंड हाँ। जी, जी।
हाँ। हाँ। उ, हुँ। हाँ। जी। हुँ, हुँ। जी, सर। हाँ। जी। ओह! ऐसा होता है? मतलब उसमें क्या मतलब खासीयत होती है उस पौधे में? आप ज़रा बताइए अच्छे से?
जी, देखिए गंधराज का जो पौधा होता है ना वो खासकर ठंडी में आता है। ठंडी में उगने के चक्कर में ना उसकी ख़ासियत ये होती है कि अग वो होता क्या है कि अब वो रात को फ़रता है? और सुबह तक अपने आप गिर जाता है।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा।
और मतलब कि हाँ, और सुबह जब आप उसकी सुगंध सूँघेगी ना, इतनी प्यारी सुगंध इतनी प्यारी सुगंध ऐसा लगता है जैसे आप नई दुनिया में आ गए हैं।
हुँ, हुँ। ऐसा है, बहुत अच्छी बात है वैसे। वैसे मतलब आप कुछ और बताइए आपके इस मतलब पेड़-पौधे वाले शौक के बारे में। जहाँ अभी आपने बोला कि आपने खुद ऐसा गार्डन वग़ैरह सब सेटअप किया है आपके घर पे। तो मतलब कौन-कौन से मतलब पौधे लगाए हुए हैं आपने?
जी। जी। जी, बिल्कुल मैं आपको बताती हूँ। अ, जैसे आपको मैंने बताया गंधराज का है, मेरे पास देवी की फूल का पौधा है, उसके बाद मोगरा है। फ़िर मोगरा आपको पता होगा मोगरा फूल होता है, सब अ, सुंदर सा हाँ जी, जी, जी, जी। उसके बाद
हुँ, हुँ। हुँ। हाँ। ओह! हुँ, जी, जी। उसकी खुशबू काफ़ी अच्छी होती है। हुँ। हाँ, जैसे रातरानी भी हो गया। है ना?
हाँ। जी, जी, जी, जी बिल्कुल लिली लगाया है मैंने और फ़िर ना मैंने कड़ी पत्ता लगाया है। कड़ी पत्ता का पौधा होता है। वो
जी। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। ओह! अच्छा, जो वो कढ़ी वग़ैरह में डालते हैं वो वाला, मीठा वाला।
जी, जी, जी। हाँ, जी, हाँ, जी। फ़िर मैंने एलोवेरा लगाया है और मेरा एलोवेरा भी काफ़ी अच्छा उगा हुआ है। ठीक है? एलोवेरा के बाद मैंने मिर्ची लगाई हुई है। <laughs> जी, वही कह रही हूँ ना, आओगे आप लगेगा कि बगीचा है। एक देखिए, एक होता है ना कि आपने शौक के लिए या फ़िर घर की अ, घर को सुंदर दिखाने के लिए पौधा लगा। एक होता है कि आपने घर ही पौधों को लगाने के लिए रखा है। तो मेरा तो कुछ ऐसा ही है।
ओके। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। ओके। आप खाते भी हो क्या? <chuckles> हुँ, हुँ। हाँ। हाँ, सही बात है। मतलब देखिए, आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ जब भी आप बोल रहे हो कि आपने इतने सारे पेड़-पौधे लगाए हुए है घर पे। तो उसमें से कोई ऐसा पौधा जो आपको मतलब ज़्यादा ख़ास लगता हो, यूनिक लगता हो, अपने आप में? ऐसा कोई पौधा है?
<chuckles> जी। अ

अम, देखिए हुआ तो सही बट ये था कि अ, मैं मुझे नहीं पता आप बहुत हँसोगे अगर मैं कुछ बोलती ऐसी चीज़ें। <chuckles>
जी। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। बिल्कुल, मैं हँसना भी चाहूँगी आपके साथ बताइए ज़रा? <chuckles>
अ, दरअसल ये हुआ कि मैं अपने पौधों को सही कर रही थी और अचानक से इसमें ऐसे बड़ा-सा एक किटाणु निकला और मैं इतनी ज़ोर से मैं चीखा कि मैं पौधे छोड़ के भाग गई। और जब तक <chuckles> मैं पौधा छोड़ के भाग गई और मै ना गई नहीं, जब तक मेरा भाई अपने स्कूल से नहीं आया उसने उसको हटाया नहीं और मैंने बोला कि तू सारी मिट्टी एक बार फ़िर से देख, कहीं स किसी भी मिट्टी में होगा ना मिट्टी नहीं छूऊँगी, मैंने आपको पता मेरे अंदर ना डर सा बैठ गया था। <chuckles>
ओके। <laughs> ओके। अच्छा, मतलब आप उसको देखके डर गए। इतना डर गए कि आप उस पौधे के पास ही नहीं गए और उसे छुआ भी नहीं। ऐसा?
जी। हाँ, मतलब 1 दिन के लिए था लेकिन अब मुझसे मैं ज़्यादा देर-देर तक दूर नहीं रह सकती अपने पौधों से तो मतलब वापस आ गई। जी, जी, जी।
अच्छा, अच्छा। समझ सकती हूँ, मतलब जिस तरीके से आप बात कर रहे हो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा ही जुड़ाव आपका, अपने जो गार्डनिंग एरिया है उसके साथ है, है ना? पर कभी ऐसा भी ऐसा हुआ जहाँ पे आपको लगा कि अभी मैं मुझे कंटाला आ गया है, अभी मतलब इस पेड़ के साथ मतलब पौधों को पानी देना रोज़-रोज़ का काम हो गया। मतलब कभी-कभी भी आपको नेगेटिव थॉट आ गया कि हाँ, आज नहीं किसी और को आपने उस काम को सौंप दिया। कभी ऐसा हुआ?
जी। है, काफ़ी है। अ, दरअसल ऐसा मतलब मेरे साथ तो नहीं मुझे तो ये चीज़ें पसंद हैं लेकिन जब मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी ना बीच में, तो मुझे वो अपना काम किसी और को देना बड़ा ख़ासकर मेरे भाई को, मुझे ना डर-सा था अंदर से, कि ये काम अच्छे से नहीं करेगा, कहीं मेरे पौधे ख़राब ना हो जाएँ। मुझे ना ये चीज़ें बहुत डर सताता था कि अगर इसने मेरे पौधे ख़राब कर दिए ना तो इससे बहुत पीटूँगी।
हुँ। हाँ, हाँ। ओह! अच्छा। <chuckles> जी, जी, जी। फ़िर मतलब आपने अच्छा काम किया या बुरा काम किया? आपने उसको कितनी रेटिंग दी? <chuckles>
अ, देखिए उतना जितना मैं करती हूँ अच्छे से उतना तो नहीं किया उसने बट ठीक है। अच्छा किया उसने मेरे पौधों को नुकसान नहीं पहुँचाया वही मेरे लिए काफ़ी था।
अच्छा। ओके। हाँ, वो तो सही बात है, अपनी चीज़ों को अगर कोई नुकसान पहुँचाता है तो बुरा लग जाता है, <chuckles> समझ सकती हूँ चलिए जी, तो मुझे आपका जो पेड़-पौधों से प्यार है ना वो मतलब मैंने खुद भी महसूस किया। मुझे बहुत अच्छा लगा और आपने जो-जो माहितियाँ मुझे दी हैं, शायद मैंने कभी पहले सुनी भी ना हो, है ना? उतना अच्छा आपने मुझे विशेष ज्ञान दिया उन चीज़ों के बारे में। तो मुझे बहुत आपसे कुछ सीखने को मिला। जी।
बहुत। हाँ जी, बिल्कुल। जी, जी। से जी, बिल्कुल मुझे भी आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा तो इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं हम फ़िर कभी मिलेंगे फ़िर कभी किसी चीज़ की बात करें। धन्यवाद।
उम, जी। हाँ ज़रूर, ज़रूर अगर मौका मिलेगा तो हम फ़िर से ज़रूर जुड़ेंगे आपके साथ। जी, चलिए धन्यवाद, नमस्कार।
जी। धन्य